Uhm, sì, in realtà, mi è capitato. Non è stata <chuckles> non è stata una bella esperienza perché, in quel momento, avevo anche molta pressione. Insomma, mi aveva chiamato un un mio amico che in quel momento stava lavorando e aveva bisogno che io, praticamente, gli portassi un mhmm, un tagliaerba, okay, perché questo mio amico fa il giardiniere, e il tagliaerba non funzionava più. Mi sono dovuto mettere su uhm, sul furgone per portare il il tagliaerba, praticamente, ed era anche parecchio lontano. Solo che, uhm, mentre ero per strada, uhm, noto che il tagliaerba è leggermente fissato male, quindi scendo per andare a a riposizionarlo, il telefono cade, mi si rompe lo schermo, me ne accorgo solo quando rientro in auto e, in quel momento, era la fine perché non avevo la minima idea di come poter raggiungere in tempo questo questo mio amico ed è se sì, ehm, che aveva ovviamente bisogno di me di lì di lì a poco, quindi, insomma, mhmm
Okay. Ah! Certo. A rimetterlo apposto, appunto. Ua Tuo amico, certo. Ma ma come ha fatto a cadere il telefono?
Ehm, guarda, praticamente ho fatto come la pubblicità dell'olio cuore. Ehm, so salito sul f <chuckles> sul furgone, ho saltato e il telefono ha deciso di prendere una bella parabola fuori dalla mia tasca. Lo avevo in tasca, però non più, n Dopo il salto è volato ed è è caduto, si è tra l'altro lo schermo non era neanche rotto, ehm, aveva smesso di funzionare, quindi io Sì, sì, ehm, non era rotto, non era spaccato, quindi non me ne sono nemmeno accorto subito e, comunque, vabbè, ehm, vado e e provo a usare i cartelli come si faceva un tempo. Ero già per strada, sì, sì, sì, ehm, quindi, più o meno, ricordavo.
<chuckles> Ah, lo avevi in tasca. Okay. <laughs> Ah. Ah, si è proprio bruciato. Okay. Tu tu eri già per strada, no? Ehm, in quel caso, ave avevi la destinazione cioè, sapevi dove dovevi arrivare, però, appunto, mhmm, non conoscevi la strada.
S s sì. Eh, sì, sapevo dove dovevo arrivare, e c'ero già andato un paio di volte, ma sai, poi, soprattutto quando ormai siamo abituati a usare sempre i cellulari, no, per andare da un punto a un altro e a da un certo punto, quando ti abitui a fare sempre una strada con il navigatore, è un po' come se il tuo cervello non la memorizzasse, almeno con me. Mi sembra come se poi, in effetti, non non c'ho fatto davvero caso a a a dove ho girato, che strada ho preso perché, alla fine, era il telefono che mi diceva dove an
Esatto. <chuckles> Sì, sì. Certo, stavi tranquillo perché, comunque, sapevi che, un modo o nell'altro, trovavi perché avevi, comunque, il telefono che ti diceva dove andare.
Sì. Sì, sì, sai non devi fare tanta attenzione. Tanto sei sicuro che, bene o male poi, mhmm, il supporto, appunto, del telefono ce l'hai sempre. Comunque, ehm, in quel momento, ehm, infatti è stato è stato difficile proprio perché in maniera
Chiaro. Qual qual è stata la tua prima reazione in quel caso?